Sag mal, was bedeutet eigentlich sinnvoll arbeiten für dich?
Ja, also für mich bedeutet das, nicht nur für Geld zu arbeiten, was natürlich sinnvoll ist, Geld zu verdienen, aber noch irgend 'nen höheren Zweck zu erfüllen. Also zum Beispiel bei 'ner Nichtregierungsorganisation oder so was.
Mhm. Ah, okay. Ja, das klingt total nachvollziehbar, da können sich sicherlich auch viele Menschen mit identifizieren. Hm, worin besteht denn dann genau gen genau genau der Sinn der Arbeit?
Ja, also ich denke, das ist natürlich für jede Person äußerst individuell, ne? Ähm, also, für manche Leute ist es dann für also häufig denke ich, hängt das damit zusammen, die Welt verändern zu wollen in irgendeinem positiven Sinne. Zum Beispiel, indem man Tiere beschützt oder die Umwelt rettet, so was.
Mhm. Ja. Ja klar, also, ähm, ich denke, da hast du ja schon 2 wirklich jetzt zentrale Aspekte genannt. Das eine wäre die die extrinsische Motivation, also nur wegen dem Geld arbeiten zu gehen. Und das andere eben die intrinsische Motivation, wenn eben die Arbeit 'n tieferen, äh, Sinn hat. Hm, wa was machst du denn beruflich?
Ähm, ich bin momentan Student. <chuckles> Äh, genau, aber ich habe früher, ähm
Ah, okay.
in der zivilen Seenotrettung gearbeitet.
Ah ja, okay. Oh, das klingt natürlich erst mal sehr, sehr spannend und sinnvoll und auch, äh, hilfreich. Und, ähm, geht's dann in deinem Studiumfach auch darum, hm, dir und anderen Menschen Sinn zu stiften?
Ja, also ich denke, wie bei 'ner Menge Studiengänge kann man das so oder so nutzen am Ende des Tages. <chuckles> Ähm, also ich studiere was mit Europarecht. Das heißt, natürlich kann ich jetzt auch in große Banken gehen oder, ja, international agierende Unternehmen, ähm, und diese dann beraten. Man kann, denke ich, genauso gut in Tierschutzorganisationen oder andere Organisationen gehen, ähm, und diese dann beraten. <chuckles> Aber ja, an der einen Stelle gibt's wohl mehr Geld als an der anderen. <chuckles>
<chuckles> Ah ja. Mhm. Okay. Okay, und was würde dich dann nach Abschluss des Studiums letztendlich interessieren? Würdest du dich dann eher Richtung Geld hinreißen lassen oder eher Richtung Sinn?
Ja, also als Person, die momentan Student ist und dementsprechend natürlich unter akuter Geldarmut leidet, ähm, ist das ‘ne wichtige Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Ähm, nein, ich denke, ich würde trotzdem weiterhin dabei bleiben, lieber in Richtung Sinn zu gehen, wobei es natürlich also man braucht immer genügend Geld, zu überleben. So, also es ist und das ja, dementsprechend ist es ja nicht wirklich die Frage, Geld oder Sinn, sondern
Mhm. <laughs> Mhm. Klar.
kann man mit der sinnstiftenden Arbeit genügend Geld verdienen, um sich das zu leisten? Und, wenn das so ist, dann würde ich immer lieber die sinnstiftende Arbeit nehmen, als die viel bezahlte.
Ja, das klingt definitiv sehr einleuchtend und auch sehr differenziert, dass, äh, du, äh, beziehungsweise alle Menschen dann vielleicht eher erst mal primär auf den Sinn äh, nein, also pri primär darauf achten sollten, dass dass dass dass die Lebenshaltungskosten gedeckt sind, aber eben auch, dass dass dass der Sinn eben de relevanter ist, ja? Mhm.
Hm. Ja.
Okay. Ähm, gibt es Beispiele, äh, abgesehen von der Seenotrettung, ähm, wo du auch den Sinn verfolgt hast bei anderen Tätigkeiten oder Praktika zum Beispiel?
Ähm, ja, also lustigerweise hatte den Seenotrettungs-Job nur wegen meines Praktikums, <chuckles> was ich ein bisschen vorher dort gemacht hatte. Ähm, aber auch ansonsten habe ich drauf geachtet, also ich hatte auch im Urlaub habe ich auch in der Flüchtlingshilfe, ähm, mitgearbeitet.
Ah, okay. Ah ja. Ah.
Ähm, genau. Und das war aber schon so mein Fokus in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, äh, verstehe. Ähm, also in der hm, in der, äh, Wirtschaftspsychologie wird ja zum Beispiel sehr stark unterschieden zwischen verschiedenen Motivationstypen. Also, es gibt eben Menschen, die sind intrinsisch motiviert, andere sind extrinsisch motiviert, aber es gibt auch Menschen, die sind Aufgaben-motiviert oder Kontext-motiviert. Ähm, die aufgabenorientierten, hm, die erledigen praktisch jede Aufgabe, die kann jetzt auch in der Bank sein, aber die kontextorientierten, die würden dann eben wieder eher die sinnstiftenden Tätigkeiten suchen. Hm, würdest du dich vielleicht auch so dann eher sehen?
Hm. Ja, das ist 'ne sehr spannende Differenzierung, von der ich noch nie gehört habe. Ähm, weil lustigerweise nehme ich mich auch eher so weil es es ist mir gar nicht so wichtig, was genau ich mache. Also in meinem letzten Job, das war jetzt von der Jobbeschreibung her auch nicht unbedingt etwas, woran ich viel Spaß habe, aber dadurch, dass es halt in 'ner sinnstiftenden Organisation war und es halt es war notwendig, dass diese Aufgaben erledigt werden, irgendjemand muss sie machen. Ich bin darin nicht besonders schlecht, warum sollte nicht ich die Aufgaben erledigen? Und dann erledige ich auch lieber unliebsame Aufsa Aufgaben in einem sinnstiftenden Umfeld, als mir liebe Aufgaben in einer Bank. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ah, ja. Okay, also das das d also wenn ich mir das so vorstelle, dass wir jetzt vielleicht, äh, Rechnungen schreiben, äh, i im Kontext einer eines NGO, ja? <chuckles> Hm, okay. Ähm, eine spannende Frage wäre da vielleicht noch: Du hast jetzt sehr viel über sinnvolle Arbeit gesprochen. Was wäre so hypothetisch so der der Anti-Job so der komplett sinnlose Job, wo du dich da wirklich hinquälen müsstest?"
Ja. <chuckles> Ähm, also ich glaube, aus persönlicher Perspektive finde ich Makler nicht so den sinnvollen Job, <chuckles> weil ich mir so denke: „Okay, wir haben das Internet, wir sehen ja, wie die Wohnung aussieht.“ Warum muss ich jetzt noch jemanden bezahlen, der mir die 3 Zimmer zeigt? Das verstehe ich nicht so richtig. <chuckles> Ähm, und halt sonst noch so diese ich glaube, man nennt das Investmentbanker, wo es dann nur darum geht also die, die die Immobilien kr Bubble hergestellt haben, wo du dann in so 'nem ja, wo du dann beim DAX sitzt und Aktien aufkaufst und verkaufst.
Ja. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. Ja.
Ja, das ganze Ding. Das fände ich richtig schrecklich.
<chuckles> Ja, also verstehe, das ist auf jeden Fall, äh, nachvollziehbar. Hm, das würden sicherlich auch auch einige oder v gar viele Menschen so sehen. Also Jobs praktisch, die, hm, äh, im Grunde genommen, deiner Meinung nach, äh, einfach nicht erforderlich sind, die hochbezahlt sind, aber vielleicht, äh, auch dann i in der Hinsicht überbezahlt sind, oder?
<chuckles> Ja.
Ja. <chuckles>
Definitiv. <chuckles>
Okay. Und, äh, was wären für deine Zukunft so die Ziele um dann eben in Zukunft mit deiner Persönlichkeit im Einklang zu sein und sinnstiftende Arbeit zu mach zu erledigen?
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu beantworten, weil das Problem ist natürlich bei diesen also oder was heißt das Problem, aber, ähm, bei diesen sinnstiftenden Tätigkeiten, wie ich sie jetzt definiert habe, geht's ja auch immer darum, die Welt 'n bisschen zu verändern. Das heißt, wenn man das dann erreicht haben sollte, was ja das Ziel ist.
Mhm.
Was möchte man denn da noch machen? Ähm genau, das ist fraglich, aber ne also so die zivilen Seenotrettungsorganisationen zum Beispiel haben immer als Ziel, nicht mehr zu existieren. Das heißt, das kann ja nicht dein Traumjob sein, da zu arbeiten, weil es immer mit einem Fehler im System einhergeht. <chuckles>
Oh. Mhm. Okay.
Genau.
Ja, das ist das ist da das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel auch so, dass KI ganz stark im Kommen ist, ähm, hm, und vielleicht auch einige Jobs, ähm, vielleicht ersetzen wird. Äh, kann dann Arbeiten überhaupt noch noch noch sinnvoll sein für den oder die Einzelne, wenn, äh, KI das unter Umständen viel besser und schneller erledigen kann?
Schwierig. Mhm. Also ich denke, Arbeit wird immer sinnvoll sein für den Menschen, weil Menschen grundsätzlich durchaus einfach was tun wollen und dann ist ja auch die Frage also ich meine, wir haben ja bisher einfach über Lohnarbeit geredet, was klassischer weise natürlich da drunter fällt, gleichzeitig ist ja aber auch alles Mögliche andere Arbeit. Also Haushaltsarbeit, sich um die Kinder kümmern, ähm, sich einfach im Allgemeinen um die Mitmenschen in seiner Umgebung kümmern und da gibt es einfach ‘ne Menge Dinge, die KI nicht machen kann bisher und auch sonst nicht
Ja. Ja. Ja.
machen können wird, denke ich. Ähm, oder zumindest auch nicht sollte im Endeffekt, damit, ja, die Menschen das auch immer noch selber machen können.
Mhm. Ja, das klingt, äh, wirklich hochspannend. Äh, es gibt ja auch, wie du schon sagst, andere, äh, Tätigkeiten. Zum Beispiel gibt es, äh, Plattformen wie „Workaway“, wo man dann einfach, ähm, irgendwo eine Arbeit ausführen kann, beispielsweise auf 'm Bauernhof und da kostenlos leben kann. Oder es gibt, äh, auch Arbeitsmodelle, dass man, äh, äh, Haustiere beaufsichtigen kann und dann kostenlos irgendwo leben kann. Petsitting, ja. Mhm, und das sind natürlich dann Tätigkeiten, die per Definition auch dann wohl sinnvoller wären als die Tätigkeiten, die du vorher als Gegenbeispiel genannt hast.
Hm. Ja. <chuckles> Ja, es kommt aber natürlich immer drauf an, ne? Ich meine, ich kann mir auch vorstellen also 'ne Menge Leute sind ja auch in 'ner Es ist 'ne privilegierte Position zu sagen: „Ich möchte nicht für so viel Geld arbeiten."
<chuckles> Ja.
Also, sich das leisten zu können, wenn man jetzt 'ne Menge Leute hat, die von einem abhängig sind, sei es jetzt von der Familie ja, meistens ist es Familie und dann muss man vielleicht einfach den Job annehmen, bei dem es halt 100.000 im Jahr gibt und es ist gar keine andere Option und dann ist das das Sinnvolle, weil man damit seine 10- köpfige Familie ernähren kann.
Mhm. J das ist spannend, ja. Also, in so einem Kontext wäre dann Sinn natürlich aus einer anderen Perspektive, äh, definiert. Nicht mehr aus der Sichtweise des Gemeinwohls oder Tierwohls oder dem größeren Ganzen in der Gesellschaft, sondern da da ist der Sinn dann tatsächlich, die eigene Familie, äh, zum Überleben zu verhelfen. Verstehe ich das richtig? Ja.
Ja. Ja. Ja.
Okay. Mhm. Ähm, was würdest du denn Menschen raten, die vielleicht ihre Arbeit als komplett sinnlos erleben?
Ja, das ist 'ne schwierige Situation, ähm, und auch glaube ich 'ne echt harte Situation mental gesehen für den einzelnen Menschen.
Mhm.
Ähm. Ja, teilweise ist die einzige Lösung eigentlich nur den Job zu wechseln, aber ich verstehe, dass das auch am momentanen Arbeitsmarkt nicht unbedingt realistisch ist für 'ne Menge Leute. Insofern ist halt die Frage, ob man nicht doch irgendwo einen Sinn erkennen kann, wie zum Beispiel: Damit kann ich meine Rechnungen bezahlen, ich kann mir damit also kann man sich vielleicht auch außerhalb des Jobs ein schönes Leben ermöglichen, auch mithilfe des Jobs, ne? Der Job muss ja nicht an sich die Erfüllung der Sinnhaftigkeit des Lebens sein, ähm, sondern kann ja auch Mittel zum Zweck sein.
Mhm. Hm. <giggles>
Ähm, genau und vielleicht findet man auch die ein oder anderen den ein oder anderen Aspekt innerhalb des Jobs, der gar nicht so sinnlos ist, <laughs> an dem man sich dann hangeln kann.
Hm, <laughs> ja. Ja, also das klingt, äh, sehr einleuchtend. Ähm, es gibt ja diese, äh, Beratungsgesellschaft Gallup, ähm, die Studien durchführt weltweit zur Arbeitszufriedenheit. Und die kommen regelmäßig zu dem Schluss, dass bis zu 90 % der Menschen, hm, eigentlich nur Dienst nach Vorschrift leisten und ihre Arbeit keinerlei emotionale Verbindung mit ihrer Arbeit haben, keinen Sinn darin sehen und sich eigentlich ja, jeden Montag, äh, zur Arbeit schleppen und nur auf den Freitag warten. Äh, die Psychologie nennt das, äh, manifeste Selbstentfremdung. Also, von einem Sinn einfach vollkommen entkoppelt zu sein. <chuckles> Ähm, äh, sind dir solche Menschen bekannt, die sich in so einer Situation befinden, im Freundeskreis oder so?
Hm. Oh. Ja. Ja, definitiv. <laughs> Ja, also und ich ich meine es ist lustig von außen so ein bisschen, aber es ist eher so 'ne Situation, lieber lachen als weinen.
<laughs> Okay. Ja.
Ähm Weil es ist halt 'ne schwierige Situation. 40 Stunden die Woche ist eh schon zu viel, das ist ja aber auch nicht realistisch. Man fährt 1 Stunde hin, man fährt 1 Stunde zurück. Die Leute müssen sich um den Haushalt kümmern. Ähm, also man hat realistisch gesehen 2 Stunden am Tag für sich unter der Woche.
Ja, gab's auch noch. Ja. Ja.
Dann kann man irgendwie Freitagabend vielleicht was machen, aber Samstag muss man auch noch einkaufen gehen und dann ist auch schon wieder Sonntag. Also es ist schwierig. <chuckles>
Ja. Genau. Ja, ja. Also, äh, das ist ein ein sehr breites und auch sehr interessantes Thema, das du da grade beschreibst. Äh, ich glaube, dass sehr viele Menschen sich in dieser Situation, ähm, wiederfinden. Und, äh, das ist auch, wie du schon sagtest, natürlich ein sehr qualvoller Zustand, äh, wenn man wenn ein Mensch im falschen Beruf ist oder in einem sinnlosen Beruf und das eben auch weiß, aber daran nichts ändern kann aus, ja, ökonomischen Notwendigkeiten heraus.
Mhm. Mhm. Ja oder auch, wenn man so fertig ist von der ganzen Arbeit, dass man einfach keine Kraft mehr hat, sich 'ne andere zu suchen. <chuckles>
Ja. <chuckles> <chuckles> Klar, ja, genau. Mhm, un und wie du schon sagst, dann bleibt letztendlich unterm Strich für viele Menschen, äh, einfach nur noch der Sonntag übrig. Und <chuckles> ob denn der Einzelne wieder dann nach einer sinnvollen Arbeit suchen möchte oder doch vielleicht, äh, sich einfach nur entspannt, ist dann auch wieder die nächste Frage.
Ah. Oh. <chuckles> Ja, <laughs> so ich weiß, wofür ich mich entscheiden würde, glaube ich, in dem Moment.
<chuckles> <chuckles> Ja, äh, hm, möchtest du noch was zu sagen zu der Sinnhaftigkeit, ähm, deiner, a deiner dein deines eigenen Nebenjobs, den du vielleicht jetzt grade hast?
Ähm, na ja, also mein Nebenjob momentan ist ich arbeite noch in 'nem in 'ner Nacht äh, so 'ner Gaststätte mit 'nem, äh, Nachtclub. <chuckles> Ähm, wie wie sinnhaft das ist, steht 'n bisschen in den Sternen. Also, es macht Spaß und es bringt mir Geld ein und deswegen finde ich das gut. <chuckles> Ähm, aber im Endeffekt bringt das jetzt auch nicht die Welt voran und das ist auch okay. <chuckles>
Ah, okay. Ah, cool. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja. Ja, klar. Genau, da das ist wieder der Mittelweg, den du hier eingangs genannt hast zwischen Sinnh Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit. Also vielen Dank, dass du deine super spannende Sicht geteilt hast zum Thema, was was was was was sinnvolles Arbeiten für dich eigentlich beleuchtet. Äh, das war komplett nachvollziehbar. Und viele Menschen befinden sich wahrscheinlich in dieser oder einer ähnlichen Situation, dass sie eigentlich Sinn suchen, aber, hm, vielleicht nicht unbedingt den sinnvoll erfahren können. Also vielen Dank fürs Teilen.
Mhm. Hm. Ja, danke für das Gespräch.
<chuckles> Alles klar. Bis dann. Tschau.
Bis dann. Tschau.